そうなんですね、徹底してますね。<laughs>
はい。<chuckles> いや、まあ、徹底してるというかね、なんか特にまあ、できたらできたでいいんですけど、なんかそんな積極的になんかねどっか、ね、集まりとかに参加して、うん、ね、友達作りしようみたいな、うん。そういう気持ちにはなかなかならないかなって感じですね。
<laughs> うんうん。 はい。 ああ、そうなんですね。普段でもその、でも、全くそのリアルな人と。えっと なんでひょう、接触しないってことじゃないですよね。例えばなんかスーパー行ったりとか、お店行ったりとかはしますよね？
あ、もう、なんで、あの、その最低限のつながりというか、ぐらいな感じですかね。
うんうん。 うんうん。 おお。
うん。まあ、でも毎日そう、そういう意味では、私、ま、工夫っていうかどうかわかんないですけど、毎日スーパーに行くんですよ。
ま、それうん。 はい。 あ、ああ、毎日、うん、ふんふん。
毎日スーパーに行って、まあ、大体同じ時間帯に行ってっていう感じで、なんで多分あの、スーパーの店員さんからすると「あ、いつもこの時間に来るな」みたいな、感じのまあ、別にそんなにね、なんか喋ったりとかするわけじゃないですけど、でも私も店員さんのことを顔を覚えてますし、お互いなんとなく顔を覚えてるぐらいの、うなんか、すごいなんかあの、浅い関係性というかうん、でもお互い知ってるよねみたいな、そういう感じはありますね。
はい。 はい。 <chuckles> うん、ふん。 うん、ふん。 うん。 ああ。<chuckles> うん、ふんふんふん。はい。 あります。あの、生存確認みたいな。<laughs>
ん、そうですね、うん。 うん、そいにゆるい繋がり、うぐらいで、まあ、いいかなって思ってますね。
へえ。 あ、結構それで満足ししてる感じすか？リアルな日常。うーん。
そうですね。あとですね、もう一個言えば、これ沖縄独特の文化な気もするんですけど。結構ですね、その、歩いててすれ違う時とかに、あの、挨拶するんですよね。
はい。 はい。ああ、なんかちょっと田舎あるあるじゃないですけど。うんうん。
すそう、なんか最初びっくりしちゃって、なんか知らない人に挨拶されて、ええって思ったんですけど、それが結構ふね、こっちでは普通みたいで。
びっくりしますよね。 うん。 はいはい。 はい。
そう。で、なんかやっぱね、知らない人でもやっぱ挨拶されたらちょっとね、やっぱ気持ちむんじゃないですか。
うん、ふん。